Bah c'est ça mais heu, mais bon mais heu, mais c'est dommage, parce qu'en fait, c'est moi qui suis, tu vois? Dans dans une situation comme ça maintenant, tu vois? Alors que alors que normalement, bon, enfin, ce ce ce serait pas à moi quoi, et comme le dossier MDPH et tout, tu vois? Ça met du temps, bah forcément, heu, ouais, je peux pas trop mouais, c'est ça.
Mmh. Bah c'est ça. Ouais, c'était mieux d'être en arrêt.
Je peux pas, heu, tout de suite. Bon, bref, hem, sinon, heu
Ouais.
<laughs> Ah bah tu as pas une ouais, ouais. <chuckles>
<laughs> Heu <clears throat> <laughs> Est-ce que tu penses, qu'il y a que, mmh, qu'il y a des conséquences psychologiques, qui viennent avec le fait de d'avoir une obsession pour le corps parfait?
Alors, quand ça devient une obsession, <coughs> de toute façon, heu, oui.
Ah bah oui, c'est de l'ordre de psy de la psychologie, c'est vrai.
En voilà. C'est ça. C'est, heu, des p t
N'importe quelle obsession d'ailleurs, hein.
Bah oui. L'obsession au sucre, l'obsession heu, quoi d'autre?
No notamment en